ก็ ผมก็เริ่มปล่อยคลิปที่เป็นสุ่มรางวัลในเกมต่าง ๆ อย่างเช่น ที่ผมเล่นก็มีเป็น CS CS2 แล้วก็เกม Gacha ทั่วไปเลยครับผม แล้ว
อือฮึ ครับ CS2 CS2 นี่คืออะไรครับ? คือเกมอะไรครับ?
อา เป็นเกม first person shooter ครับผม แต่เกม อ มันจะเป็นเกม first person shooter แข่งขันทั่ว ๆ ไปครับผม ก็จะเป็น แข่งขันแบบทีมแบ่งกัน 5 ฝ่ายครับผม จะมีฝ่ายป้องกันฐานกับฝ่ายโจมตีฐานครับผม ฝ่ายโจมที ฐานเนี่ยต้องไป หน้าที่ของเขาคือกำจัดศัตรูให้หมด หรือไม่ก็วางระเบิดในฐานของฝั่งป้องกันครับผม ส่วนฝั่งป้องกันก็คือ ป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาวางระเบิด หรือฆ่าฝั่ง ฝั่งศัตรูทิ้งทั้งหมดครับผม
เกี่ยว เกี่ยวกับอะไรครับ? อะฮะ อืม ครับ อ๋อ อืม ครับ อืม ก็มีกติกา ถูกไหม? อะฮะ ครับ
ซึ่ง อันนั้นคือ เกมเพลย์ หลักของเกมครับผม แต่ ใช่ ๆ ครับผม แต่สิ่งที่มันดังก็คือในเรื่องของ อ่า ตัวกล่องเปิด skins กล่องเปิด skins ปืนครับผม skins ปืนเนี่ยมันก็คือ เอ่อ รูปแบบของอาวุธครับผม ซึ่งมันมี แพตเทิร์น ต่างกันไป แล้วมันก็ มันก็จะมีความ rare ของ แพตเทิร์น นั้น ๆ ด้วยครับผม แต่ ซึ่ง
อืม ครับ อือฮึ ครับ แล้วมีผลกับความแบบว่า ความสามารถไหม? แบบว่าจะได้ ได้อันดีจะเก่งกว่า ไรอย่างงี้ไหม? หรือว่าไม่มี?
อ่า ไม่มีแล้วครับผม เป็นเหมือนแบบ ค อ่า ไม่ ไม่มีผลครับผม เหมือนเป็นแค่ของ ล โชว์ความหายากแล้วครับผม แล้วก็ โชว์ว่า อา ใช่ ใช่ครับผม อา ใช่ ๆ แล้วก็ซึ่งไอ้ตัว เกมเพลย์ หลักเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับ มันก็มี มันก็จะไปดังใน ส ในส่วนตรงนี้แหละครับ ตรง skins ปืนครับผม ซึ่งการที่เราจะได้พวก skins skins ปืนหรือ skins อาวุธอื่น ๆ มาเนี่ย เราจะต้องไปสุ่มกล่อง ครับผม ซึ่งกล่องเนี่ยมันมีมูลค่าประมาณตั้งแต่
คือเหมือนโชว์ความสวยงามอะไรแค่นั้น อะไรอย่างงี้ใช่ไหม? อืม ครับ แล้ว ครับ ครับ

เพิ่มยอด engagement ได้ง่ายผม ด้วยความที่ว่า ปกคลิปของเขาอะ สามารถเข้าใจได้ง่าย แล้วก็พอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันเป็นไปตาม คลิกเข้าไปในวิดีโอเนี่ยเป็นไปตามที่คาดหวังจริง ๆ แบบตัดเข้าประเด็นให้ง่าย เราเข้าใจในทันทีว่า เออ เราจะทำอะไร อย่างเช่น สมมุติปกคลิปเขาจะเอาชีวิตรอดในป่า แล้วก็เป็นรูปป่า แล้วก็เอา ส แบบ เอาชีวิตรอดตัวเปล่าอะเขียนไว้วันที่ 7 อย่างงั้น ประมาณเนี้ย พอเข้าคลิปไปปุ๊บ เขาบอกเลย "เอาชีวิตรอดในป่าวันที่ 7 ดูว่าผมจะบาบาก ขนาดไหน?" ในคลิปวิดีโอเกมผมก็ประมาณนั้น แต่ความเป็นจริงแล้ว มันไม่ใช่เลย <chuckles> ในปก ในปก ใน ในปกมันประมาณว่าแบบผมกด reroll กาชาได้ตัวนี้ มาดูกันว่า เฮ้ย ผมกด reroll กาชาตู้นี้ มาดูกันว่าผมจะได้มันไหม?
อือฮึ ครับ อะฮะ อืม อืม ครับ อือฮึ อืม อืม ครับ อือฮึ อืม ครับ อือฮึ ครับ เป็นยังไงครับ ความเป็นจริงแล้วเป็นยังไงครับ? ครับผม
แล้วผมก็ไม่ได้ครับ แล้วผมก็กด กดไม่ถึง เอ่อ กดไม่ถึงด้วย เพราะว่างบไม่พอครับผม แล้วก็ มันก็ พอผมไปดู แต่พอผมไปดูหลังบ้านใน ในหลังบ้านเนี่ย พ ปรากฏว่ายอดคนกดเข้าคลิปมาดูเนี่ย มันมีเยอะขึ้นครับผม แต่ยอดคนที่ดูคลิปจนจบเนี่ย มันมีน้อยกว่าคนที่กดเข้ามาดูคลิปอีก ผมก็เลย อ๋อ ๆ โอเค เอ่อ พอจะรู้ปัญหาอยู่แล้ว เพราะว่า การที่เราตั้งคลิปแค่ปกเป็น Clickbait มันไม่ค่อยดีต่อระยะยาวเท่าไร เราก็ต้องทำเนื้อหาให้มันสอดคล้องกับปกคลิปด้วย ผมก็เลยลอง เออ เปลี่ยน เปลี่ยนแนวไปทำดู แล้ว แล้วผมก็รู้สึกว่า เอ๊ย ไอ้ ไอ้คลิปประมาณว่าแบบเล่น เล่นเกมปกติเนี่ย คนมันก็อาจจะดูนะ แต่มันก็ดูน้อยอะ เอ่อ แต่ถ้าเป็นคลิปแบบเราได้ลอง ลุ้นรางวัล หรือแบบสุ่มอะไรสักอย่างเนี่ย รู้สึกว่าคนมันมาดูเยอะขึ้นนะ ใช่ครับผม
อือฮึ อือฮึ ครับ อืม งบไม่พอเหรอครับ? ครับ อะฮะ อือฮึ อืม เพราะอะไรครับ อันนี้รู้ไหมครับ แล้วเราได้มาวิเคราะห์อะไรไหม? อะฮะ อืม ครับ อืม เปลี่ยนเป็นแนวไหนครับ? เปลี่ยนเป็นแนวไหน? อา ครับ อือฮึ อือฮึ หมายถึงว่า คุณแบบว่าเห็นแล้วแหละว่า คนเนี่ยนะครับในการที่มาดูของคุณเนี่ย เขาชอบเกี่ยวกับแบบอะไรที่มันท้าทาย ถูกไหม? ที่มันมีเสี่ยง มีลุ้น อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมครับ แล้วทีนี้คุณทำยังไงต่อครับ?
อา ครับผม อา ใช่ครับผม

อ๋อ ครับ ก็คือหายาก แล้วก็ อา ค คือค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคนมี อะไรเงี้ย ก็เป็น rare item อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมครับ แล้วเป็นยังไงต่อครับ อย่างงี้ แล้วมันมีผลไหม กับการทำงานของคุณ? หรือว่าอะไร ใน ในเรื่องของการ อย่างงี้ครับ
ครับ อืม ใช่ครับ อือฮึ ใช่ ใช่ครับผม เอ่อ ก็ มี พอ พอสมควรครับผม ก็หลังจากที่ผมเริ่มทำคลิปปั่นกล่อง หรือปั่นกาชาแล้วแบบคนก็เข้ามาดูเยอะ แล้วก็บอกว่า "เฮ้ย นายโชคดีอะ" <chuckles> แล้วก็มีคนมาอวด "ฮ่า ๆ ฉันได้ภายในกล่องหนึ่งเลย ฮ่า ๆ ๆ" <chuckles> ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องขำขันกันไปครับผม ก็ ก็ เออ เราก็รู้สึกว่ายอด ยอดวิวมันก็ขึ้นแล้ว เออ เราก็ "เฮ้ย เรามาถูกทางแล้ว" แล้วผมก็เริ่มทำแบบนี้ต่อเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ เออ มันก็เริ่มมี
อือฮึ อืม อือฮึ อ๋อ ครับ อา แล้วเป็นยังไงต่อทีนี้? อา อืม แปลว่าคุณต้องสร้างรายได้ สร้างรายได้จากในส่วนของการ อ่า เป็นยูทูบเบอร์ถูกไหมครับ? อันเนี้ย ครับ หรือว่ายังไงครับ? อืม
อืม ใช่ ใช่ครับผม แต่ก็ ยังไม่ ยังไม่มีเอ่อ ยังไม่มีรายได้ เพราะว่าวิวผมก็ยังไม่ถึงเท่าไร เพราะว่าผมก็แค่อยากจะลองทำดูว่า ใช่ ใช่ครับผม โอ๊ย ลองทำแล้ว เออ ครับผม เป็นแนวทางไหนดีที่ยอดวิวมันจะขึ้น แล้วก็อยู่กับช่องเราไปนานพอที่จะให้เราโตขึ้นได้ สัก 2 ปีอย่างต่ำ ก็น่าจะตั้งตัวได้แล้วครับ
อ๋อ กำลังเริ่ม กำลังเริ่ม อา ๆ ครับ อืม ครับ แล้วเป็นยังไงบ้าง? ผลตอบรับที่กับ คุณแบบว่าค่อย ๆ ศึกษาเนี่ย อะฮะ
ครับผม ก็ตอนนี้ก็ยัง ยัง อ อยู่ average อยู่ที่แค่ 100 กว่าวิวเองอะครับผม
อืม ก็คือพัฒนาขึ้นถูกไหม? จากหลักสิบเป็นหลักร้อยใช่ไหมครับ?
ใช่ครับผม จาก จาก ยี่สิบ 10-20 วิว ใช่ไหมครับ สึกว่า "เออ มันก็ เรามาถูกทางแล้วนะ งั้นเราก็อาจจะต้องทำทางนี้ หรืออาจจะแบบ น่าจะ แต่ถ้าเกิดเราทำทางนี้ไป เราอาจจะรู้สึกว่าแบบ พอวันหนึ่งมันมือ มันมาถึงทางตันแล้ว เราจะทำยังไงดีอะ?" ผมก็เลยลองแบบทำวิดีโออย่างอื่นดูบ้างนะครับผม ก็เป็นจำพวก
อืม ครับ อือฮึ ครับ อ๋อ ครับ อา แล้วเป็นยังไงครับ? ไปทางไหนครับทีนี้?
เอ่อ เป็นเกมแนว เป็นแข่งแทนนะครับผม ซึ่งคนเขาก็ชอบดูแข่งเหมือนกันครับผม ใช่ครับ แบบ เอ่อ ไอ้ เอ่อ มันจะมี ในเกม เกมแข่งขันหลาย ๆ เกมเนี่ย มันจะมีโหมดที่เรียกว่าโหมดจัดอันดับครับผม ไอ้โหมดจัดอันดับเนี่ย ยิ่งเราลงไปเรื่อย ๆ ลงไปเรื่อย ๆ เนี่ย ถ้า ร อันดับเราอยู่สูงเนี่ย ความสนใจมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับผม
แข่ง อือฮึ แข่งแบบไหนครับ? อืม อ๋อ ครับ อืม แล้ว ครับ
ซึ่งผม ผมก็ ล ผมก็ทำคลิปลงแบบจัดอันดับลงเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ เรื่อย ๆ มันก็ พ มันก็มีคนมาดูบ้างอยู่ แต่ไม่ได้เยอะเท่ากับคนที่ดูสุ่ม สุ่มของมากกว่าครับผม เออ โอ้ ว่า เออ อันนี้ก็อาจเป็น
อืม อืม ก็แปลว่าสุ่มของมี-ท มีผลตอบรับที่ดีกว่าถูกไหมครับ? ก็แบบว่า แล้วอย่างงี้ได้แบบมา แบบปรับปรุงตัวเองอะไรบ้างไหมครับ?
อา ใช่ครับผม แต่ อา